Mhm, verstehe.
So zu machen, sondern, ähm, ich mag das halt lieber so im im persönlichen Kontakt oder oder oder vielleicht auch mal irgendwie ja, weiß ich nicht. Ja, eigentlich ist mir am liebsten das Persönliche, also, sich wirklich persönlich zu treffen und dafür habe ich irgendwie ja, mir irgendwie keine Zeit, äh, genommen, oder habe einfach keine Zeit gehabt dafür und ja, ich glaube, das ist so das Problem, dass dass da, merke ich grade so, die, sage ich mal die Kanäle, auf denen man sich treffen möchte, dass die vielleicht nicht so auf einem Nenner sind.
Mhm, verstehe. Gibt's vielleicht irgendwelche Aktivitäten, die du so machst, jetzt zum Beispiel Fitnessstudio, die du vielleicht so mit Freunden so kombinieren könntest, dass du da vielleicht mal ja, mal mit 'nem Kollegen ins Gym gehst oder vielleicht nach dein dein Essen nach dem Training mal mit 'nem Kollegen teilst oder so?
Das ist auf jeden Fall 'ne gute Idee. Also, ich gehe immer alleine ins äh, ins Gym. Also, äh äh, das ha da habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, ähm, da mal da mal jemanden, äh, mitzunehmen. Hm, ich habe aber ich habe aber Freunde, die auch ins Gym gehen. Also, das könnte ich auf jeden Fall mal, ähm, ansprechen. Finde ich 'ne gute Idee. Das könnte ich auch mal als Idee selbst mit reinbringen und mal sagen: „Hier, äh, hättest du vielleicht mal Lust, dass wir äh, dass wir zusammen ins Fitnessstudio gehen?“, und dann dann ja, früher haben wir das ich weiß noch, früher habe ich das auch ab und zu mal gemacht. Dann äh, dann haben wir danach auch mal irgendwie noch was gegessen oder irgendwie, ja, noch 'n Bier oder so was zusammen getrunken oder so, und dann dann war das eigentlich auch so ganz 'ne ganz gute Möglichkeit, um sich zu zu sehen. Also, das finde ich 'n gute guten guten Impuls von dir.
Mhm.